ま、普段、SNS とか使われると思うんですけど、その中でこう、流行りのものとか、色々出てくると思うんですけど、まあその流行りってどれぐらいこう影響されてるなっていう、思います？
はい。 ああ、はい。 ああでも、結構その、私 X やってるんですけど、あと Instagram かな？で、X だと、トレンドみたいな、なんか
はいはい。 うん、ふん。
うん、なんだろうのがあって、今流行ってるのとかが、こうワードで出てくるやつがあるんですけど、それ結構あ、そうです。そうですね。それを結構すごく見るのが好きで。
うんうん。 ああ、はいはい。 なんか検索のところに上がってくるやつですかね。うんうん。 はいはい。
なんかつい、この検索ワードなんだろうとか思って、調べて、あ、そこからなんかこういうのが流行ってるんだと思って、あの、それにはまったりとかは割とある方かもしれないです。
はいはい。 うんうんうん。 へえ。じゃ結構もう、そのワードを、まず見に行っちゃうみたいな感じなんですかね？へえ。え、うんうんうん。
はい。 なん なんか結構もう、あの今はそこまででもないんですけど、私結構なんだろう、SNS 中毒みたいな感じで、すごい見てたんですよ。だからまマジで1日何回も、オススメも、その時の時間帯とかにもよって変わるから、あの、トレンドを見ては
はい。 <laughs> はい。 うん、ふんふん。そっか、時間帯で変わるんですね、あれ。
そうなんですよ。
ああ、目まぐるしいですね。
そうなんです。だから今日今日はこれがなんか流行ってるみたいな、そういうなんかも、もう短いスパンで結構、あの流行りを追いかけてた時期がありますね。
ふんふん。 ええじゃあ、確かにその1日に何回も、こうオススメ変わっちゃうとか、流行りがなんかこう、ワードが変わっちゃうとかなると、結構時間使っちゃいそうですね。
はい。 そうですね、使っちゃってますね、割と。なんか、ワードを見て、気になったら、そのつそのワードを含んだつぶやきを延々と見ちゃうとかになっちゃうので。<laughs>
うんうん。 <laughs> なるほど、なんか、最近こういうのがあったとか覚えてらっしゃるのあります？
なんか最近だと、えっと、あ、もうでも、あのあれですよね、もうちょっとブーム過ぎちゃったけど、あのラブブってあったじゃないですか。あれなんか流行り始めた頃になんかでバズって、でもそん時はなんかちょっと、なんかネガティブな感じのバズり方だったんですよ。
うん、うん。あ、ありましたね。 はいはい。 あ、そうだったんですね。
そうなんです。なんか、みんなが持ちすぎてて、なんかあんまりもう嫌だよねみたいなのがすごいバズってて。
うんうん。 ああ、なるほど。あとそっちの方向のバズもあるんですね。<laughs>
そうなんです。それで、私知らなくてラブブのこと。で、え、なんだろうと思って。
はいはいはい。え、なんかもういっぱい持ってるって言われてるけど知らないみたいな。
そうそう。で、なんか、で、私結構それ可愛いなって思っちゃって、あの、え、欲しいなって思ったけど、なかなかね、あれ手に入らないから。そう、でもなんか、だからほんとに、特に世代が違う流行だと、全くやっぱり入ってこないので、SNS のなんか、頼りというか、SNS 見て初めてへえ今こんなの流行ってるんだって思うこと多いです。
はいはい。 はい。 みたいですね、なんか。 うんうん。 うーん。 うんうん。 ああ、確かに。自分から、こう、その情報を取りに行こうとしてもなかなか難しいですけど、X だったらもうワードが出てくるってことですもんね。うーん。じゃあ結構その流行に乗るのとかが好きなタイプですかね？
はい。 うんうん。 そうですそうですね、うん。 ああ、そうですね。あと、なんかあの、もっと狭い範囲だと、こう自分のフォロワーさんの中で流行ってるのとかが結構あったりとかして。
うん。 うんうん。 はいはい。それはその、フォロワーさん何人かの間で流行ってるみたいな感じですか？
で、あの あの、私結構、あの、映画好きのフォロワーさんが多くて、そうですね、大体その、繋がってるのはは、あの普段よく会話するのは10人ぐらいなんだけど、そこからこうオススメでどんどんこう映画のフォロワーが流れてくるから、あの全然知らないけど、この映画が今すごいらしいとか結構流れてくるんですよ。
ああ、なるほど。 うんうん。 はいはい。 うーん。
なんで、それを見て、ええ、なんか知らないけどこの映画面白いんだとか、友達がすっごい話題にしてるから見に行こうかなっていうのは結構あります。
うんうん。 へえ、結構映画見られるんですね、じゃあ。
そうですね。でも、ほんとに最近忙しいから、あんまり映画館に行くことが少なくなっちゃったんで、そうなるとあの、失敗したくないじゃないですか。
ふんふん。 うーん。 あ、確かに確かに。<laughs> たまに行くんだからいいやつを見たいってなりますよね。
うん。 そうなんです。そうするとやっぱりその、SNS の口コミとかは、ああ、この人が行ってるんだったら、そっか、行こうかなっていうのはありますね。
ああ、そっか。この人私と感性というか趣味が合うから、この人が「面白い」って言ってるんだったら面白いだろう、みたいな、うーん、あ、いいですね。結構それ、外れが減りそうですね。
はい。そうそう、その感じです。ほんとに。うん。 そうですねあ、だから結構その、ん、なんかこう自分の中で信頼してるあの、人みたいな、あの、この人の趣味なら外れないだろうっていうのが結構あるから、それで映画以外にも、あ、この人が「美味しい」って言ってるならとか、この人がオススメしてる何々ならみたいなのはあるんですね。多いですね。
うん。ふんふん。 うんうんうん。 うーん、いいですね。じゃあその、なんだろう、趣味界隈というか、映画界隈だとまあ流行に割とこうまあ流行ですねに影響されてるなっていう感じですかね？
はい。 はい。 そうですね、まあでも、結構やっぱおす最近なんか X も Instagram も、割とその、自分の好みに関連したその、投稿を出してくるから
ふんふん。 ふんふん。 ああ、アルゴリズムがですね。ふんふん。
はい。なので、それに関連したこう、最新情報とか出てきちゃうと、つい見ちゃいますねやっぱり。
いや、そうですよね。もうずっと。<laughs>
うん。<laughs>
でもちょっとなんかこう、距離を取ってるというか、あの、まあ、昔ほどではないみたいな、最初仰ってたかなと思うんですけど。なんかこう、ちょっと距離取ろうかなって思ったきっかけとかってあったんですか？
はい。 やっぱりなんか、その、新しい情報とか流行とかって、あの知ると楽しいし、なんか役に立ったような気持ちにはなるんですけど。
ふんふん。 はい。 うんうんうん、分かります分かります。<chuckles>
でも、こんだけいろんな情報が入ってくると、なんか見てるだけになっちゃうことが多くて。
うん。
なんかあの、SNS 疲れって言うんですか？なんか。はい。なんかちょっと、あの、うんと、何ていうのかな、その、どんどん、どんどん新しい情報、流行が出て、それをなんかこう、消費しきれずに、こう見送っていくのが虚しくなったみたいな。
ああ、なるほど、はいはい。 ふんふん。 うーん。なんかまさに流れていくっていう感じですね。<laughs>
はい。あ、そうです、ほんとにその感じで。うん。
なるほど、じゃあちょっとその、ま、全然自分の身になってないというか、もうただただ消費してる感じが嫌嫌っていうかま、疲れてきたっていう感じですね。うんうん、ふん。
あ、そうですね。 はい、なんか、昔とかだったら、こうテレビとかでブームになってそれが学校ですごい流行ってとかだと思うんですけど、今って、その、きょほんとに局地的な見えてる範囲だけの流行が2、3日で終わるとかそういう、なんか感じの規模感な印象があるんですよ。
うん。 うーん。 うーん、確かに。なんか移り変わりがどんどん早くなってるっていうのは言われてたりしますよね。
あ、そうですよね。だからなんか流行とは言っても、なんかその、なんだろう、昔みたいな大ヒットってなかなか難しいのかな？長く長続きがしないというか、うん。
うん、ふん。 ああ、確かに。はいはい。なんか国民全員がこれを好きみたいなのは、なんかあんまり思い浮かばないですね。
はい。 そうですよね、だからなんか、そこにちょっと虚しさを感じてしまったというか
うーん。確かに、そう言われてみるとそうですね。
うーん。 なのではい。
じゃあ、まあ、でも、色々こう、やっぱり X とかって勝手に上がってきたりとかするじゃないですか？まあ、ね、距離は置こうとしてもやっぱり見えてきちゃうものとかもあると思うんですけど、そういう時にこう、自分を何だろう？コントロールするコツとかなんかあったりします？
はい。 はい。 なんか、あの 自分の知らないものって、楽しいものってすごくいっぱいあると思うんですけど
うん、ふん。 はい。
それに、流行ってるからとか、ああ、まあ、ちょっと面白そうだなって安易に飛びついてばっかりいると
うん、ふん。 うん、ふん。
結局その、流行り廃りも早いとかあるし、本当に自分が好きなものを見失っちゃう気がするんですよね。
そうですね。 ああ、なるほど。なんか、人が作った流行なのか、ほんとに自分が好きなものなのか？みたいな。うーん。うんうんうん。
はい。 う、そうなんです。だから、やっぱりこうやって SNS の流行が移り変わり早い時代だからこそ、なんか自分が何を好きかをしっかり自分を持ってないといけないかなって思うようになりました。
はい。 うーん、確かに。じゃあちょっとこう自分の価値観がより重要になるみたいな感じですかね。
あ。そんな感じだと思います。うん。
うんうん、ふんふん。 そうですね、ただやっぱりこう流行って企業とかが作ってたりするからなかなかなんだろう、まあ、上手戦略が上手っていうところもあると思うんですけど。<laughs>
はい。 うーん。なんか最近よく見てマクドナルドの X の公式アカウントが、なんかすごい毎回その、ネットミームというか、その、ネットで流行ってる、なんかこうブームとかを乗っかったりとか、すごはい。
はいはい。 はい。 ああ。今流行ってるのをちょっとこうオマージュしてというか
うん、そうですね、それを取り入れててすごくバズってるんですけど、でもなんかそれをずっと毎回見てると、ほんとになんか、こうやって毎回なんかこう流行りに乗った広告やってるのって、なんかちょっと企業として芯がないなって思うようになってきて。
うーん。 はいはい。 うん、ふん。 ああ。なるほど。続けすぎるとそういう印象になってくるんですね。
はい。 うーん。 なんかそうなったら、ほんとに、まあ他のあんまりバーガーショップの広告印象はないんですけど、うん、なんか例えば、おんなじものをずっとつつ作り続けてますとかの方が信頼できるかなって思うんですよね。
うん、ふんふん。 はいはい。 ああ、確かに。あ、その見方は確かに分かりますね。
うん。 うん。
その、マックのやつってなんかこう、最近ので、な、覚えてらっしゃるのとかあります？私あんまり、ちょっと見たことがなくて。
はい。そうなんですね、うん。
うんうんうん。 ああ、まあ、そうですね。あんまり、こう、流されすぎずに自分のこう、芯を持ってというか。
はい。 うん。 そうですね、うん、もうそれが自分もそうだし、あとなんか、会社とかにも、これから求められるのかなっていう感じがしますね。うん。
うん。 うんうんうんうん。そういう、なんか、こう、流行への、なんだろう、リアクションとかって、世代差とか感じたりすることあります？
はい。 ああ、ありますね。やっぱなんか、今の若い子の
うんうん。
ブイチューバ―とか、あと、なんかアイドルとか、ほんとにいっこも分かんないし。
ああ、はいはい。 はい。 <chuckles> す、うん、はいはい、すごい種類が多いですよね。うんうん。
なんか 生まれては消えてみたいな、<chuckles> そうなんですよね。で、あとなんか、なんか、こないだ見たのは、なんか、誰々に投票して欲しいから、なんかやって、みたいなツイートが回ってきて、その誰々のリストが、多分アイドルだと思うんですけど、ほんとにひとりも分かんなくていや、すごいなって。
はい。 ほう。 うんうん。 <laughs> 投票制があるアイドルってことなんですかね。
そうですね、多分、あ、それかなんかティックトックの人とかだったのかな、なんかそういううん、だから有名人の、なんか、ん、レベルが下がったっていうと、ちょっと言い方違うけど、なんか、こう、この世代には、この人がすっごい有名だけど、誰も他の世代は知らない、みたいなのが増えたなってちょっと思います。
ああ、なるほど。 うんうん。 うん。 うーん。 ああ、なるほど。ま、細分化されてる分、こう、共通でみんなが認識してる人が減ってきてるみたいな感じですかね。
はい。 あ、そうですね、ほんとに、だから、さっきもちょっと話に出たけど、国民的なんとかっていうのが、やっぱり出づらいのかなって思います。
うんうん。 そうですね。まあ、おあの一人一人が自分の好みのもの見れるっていうのは、見方によってはいいことかなと思いますけど、そういう側面もありますね。うんうんうんうん。うん結構その、まあ、流行を作る側、こう企業とか、アルゴリズム駆使してやってたりすると思うんですけど、そういうのって、こう、やっぱり、なんだろう、ま、流行に影響してるなというか、作られてるなって感じることとかあります？
うん。 ああ、確かに、そうですね。うんうん。 はい。 はい。 ああ、そうですね、やっぱりあると思います。なんか、オススメとかで流れてくると、自分的にももちろん合ってるから、「この広告いいな」って思うし、あとなんか、流行ってる気がしちゃうんですよね。
ふんふん。 ああ、その上がってくると
そうです。なんか、「あ、流行ってるから上がってきたのかな」みたいな感覚になるから、なんか、「実際流行ってるかどうか分かんないけど、みんな言ってるしな」みたいな。
あ、ああ、なるほど。 うんうんうん。確かに確かに。 うーん、やっぱみんな言ってるっていうのが結構キーですよね。キーワードですよね。
うん。そうですね。うん、だから、なんかアルゴリズムに上手く利用されてるなっていう感じはすごいします。<laughs>
<laughs> そうですよね、やっぱ X のオススメとかもそういうことですもんね。
うん。 そうですね、うん。
うーん、じゃあ結構やっぱり、うまく距離を取って付き合っていかないといけないものっていう感じですね。
そうですね、なんか、あんまり振り回されないようにしたいなって思います。
うんうんうん。じゃあ、もうこれからもなんか色々情報流れてくると思うんですけど、一本芯を持って眺めていきたいなっていう感じですかね。
はい。 そうですね。そうですね、もう自分をしっかり持ってなんか、情報はその、悪いとかはないから、いいものを自分で見極められるようにしていければなと思います。
ふん、ふん。 うんうん。 あ、確かになんか、いいワードですね。あの、自分が取捨選択すればいいというか
そうですね。うん。
うんうんうんうん。じゃあふんふん。
それが大事かなと思いますね、はい。
もう流行に振り回されずに、自分の価値観でいいやっていくのがやっぱりいいなと思いました。ありがとうございました。
はい。 はい。 はい、こちらこそありがとうございました。はい、またよろしくお願いします。
はい、またよろしくお願いします。うん、失礼します。
失礼します。